هو أنا والله عندي مشكلة كده، وكنت حابة إن أنا أفضفض معاكِ كده فيها، يعني تحاولي كده تسمَعيني وتفهَميني وتساعديني برضه لو في حَلّ للمشكلة اللي عندي دي، لإنها بصراحة مأثرة عليّا نفسيًا أوي، ومش لاقية لها حَل يعني مع نَفْسي كده، أنا عندي مشكلة حتّة إن أنا باخاف إن أنا أتعامل مع الناس الغريبة عني، إن أنا أدخُل كده إن أنا أقرّب منهم أو إن أنا حتى أبتدي مجرد سلام كده، بابقى خايفة كده مقلّقة مش عارفة يعني أعمل إيه بصراحة، والخوف ده بصراحة مأثر عليّا نفسيًا، مش عارفة أعمل إيه.
إمم. إمم. إمم، يعني بُصي أنا طبعًا فاهماكِ كويس أوي، وفاهمة قد إيه الموضوع ده يعني، امم صعب عليكِ، آآ، و وتقيل عليكِ شوية إنِك تقرّبي مثلًا من ناس غُرب أو تبدئي كلام معاهم، ده ممكن يبقى تقيل مثلًا على على قلبِك شوية ومضايقِك جدًا طبعًا أكيد، و و ويعني وفاهماكِ جدًا وحاسة بيكِ طبعًا، صدقيني إحساسِك ده طبيعي جدًا ومش غريب، يعني كتير ناس بتحصَل لهم الرهبة دي يعني آآ إن هُم ما يبقوش عارفين ي ي ي يعبّروا عن مشاعرهم أو يتكلموا مع ناس خايفين يقرّبوا من ناس غُرب، بيبقى ده عامل لهم توتر، آآ، و و ويعني بيبقى يعني م مُقلق بمعنى أصح بالنسبة لهم يعني، طيب آه.
إمم. ده حقيقي، باحس بقلق جامد.
طَب مثلًا أنتِ ما حاولتيش تعملي أي حاجة عشان، آآ، يعني تعرفي إن أنتِ تأقْلمي نَفْسِك أو، آآ، تتعاملي مع الحكاية دي اللي بتحصل لِك دي؟ يعني مثلًا حاولتِ تتدرّبي مثلًا إنِّك تتكلّمي مع ناس مثلًا في أي مواقف كده، آآ، حتى يعني، إمم، أي حد بقى يكون بت بتشتري حاجة من محل من Supermarket من أكيد بتكلّمي مع بياعين، مع الCashier مع أي حد قابلتِك حاجة زي كده؟
بُصي، هو المشكلة بالذات يعني فكرة إن أنا التربية بتاعتنا، كأنا واخواتي البنات كده عارفة كانت مقفولة علينا أوي فاهمة؟ فعشان إحنا كُلِّنا بنات، فكانت والدتي دايمًا تقول لك إيه لأ ما فيش خروج ما فيش مرْواح في حتّة رجلينا على رجليها طول الوقت، فطول الوقت هي اللي كانت بتتعامل مع الناس الخارجية، آآ، إحنا بس كُنّا دايمًا نبقى قاعدين جنبها كده يعني مثلًا Supermarket أو أي حاجة كان أقصى حاجة، آآ، الSupermarket اللي تحْتنا، ومثلًا هي تتّصل مثلًا بيه مثلًا معاه رقم التليفون هابعت لك بنتي الفلانية هتيجي تاخد منّك الحاجة، فأنا مجرد بس عارفة أنتِ اللي هو إيه؟ شيال فاهمة؟ باشيل الحاجة من الحاجة، وباطلع حتى الاحتكاك ما كانش فيه اللي هو الاحتكاك بقى إيه يا عمّو لو سمحت أنا عايز كذا، أو لو سمحت لأ ما كانش فيه ال الاختلاط ده خالص يعني حتى كان والدتي كانت دايمًا مقفّلة علينا أوي الجار نَفْسه إحنا ما كُنّاش بنتكلّم معاه، إحنا مثلًا ممكن نبقى طالعين مع جيراننا كده على نَفْس السلم، اللي هو مثلًا إيه سلام عليكم تحسّي كده اللي هو إيه طب أنا <tsk> هو أنا المفروض إن أنا أرُد، والّا المفروض إن أنا ما أردِّش ما هو أنا مش عارفة هل ده صح والّا لأ طَب أنا هابقى أسأل ماما أنتِ فاهمة؟ ف ما حتّة الحاجة التلقائيّة إن حد مثلًا بيقول لِك سلام عليكم وأنتِ تردّي عليكم السلام دي مش موجودة أصلًا، لإن كان متقفّل أوي ما ما في
إمم. آه. آه. أيوه، إمم. أيوه، فاهمة، إمم. إمم. إمم. إمم، أيوه، إمم، فاهماكِ أيوه، أيوه فاهماكِ جدًا، جدًا ويعني أكيد طبعًا هو برضه، آآ، والدتِك يعني هي يعني، آآ آآ من كتر خوفها عليكم و و ويعني عايزة تن عايزاكم تتجنبوا الاحتكاك بأي حد، فيعني ده برضه ساب أثر عندكم إن أنتم خلاص ما بقيتوش تتعاملوا مع حد خالص يعني، آآ، طَب طَب أنتِ بيبقى إحساسِك إيه في ال في ال في الأوقات اللي زي دي؟ يعني مثلًا بتبقي خايفة؟ قلقانة؟ مُحْرجة؟ يعني إيه الإحساس بالضبط اللي بييجي لِك يعني في ال في الوقت ده؟
للأسف. هو بيبقى إحساس غريب كده، عارفة اللي هو إيه، يعني أمّا مثلًا نروح مثلًا زيارة لأي حد أو باجتمع مع حد كده اللي هو باجي أبُص إيه، طَب هو أنا المفروض إن أنا أسلّم عليهم، والّا هُم اللي ييجوا يسلموا عليّا، ما بابقاش عارفة أنا المفروض أقول إيه، أتصرّف إزاي، طَب الأفضل إن أنا أسكت مثلًا، طَب النا وأنا لو اتكلّمت، مش ممكن مثلًا إن أنا أقول حاجة غلط، فالناس مثلًا تزعل مِنّي أو تتضايق مِنّي، أو يا ترى هُم مثلًا إيه، هيبقوا حابينني، آآ، مش حابينني، فبيبقى كلّها مشاعر متلخبطة وكلّها، قلق وخوف وتوتّر، وعدم معرفة حُسّن التصرّف بمعنى أصح بقى في الموقف ده، أنا مش عارفة المفروض أعمل إيه.
امم. آه. امم، امم، طَب قولي لي طيّب، الموضوع ده م يعني لو أنتِ بتشتغلي مأثّر مثلًا على شغلِك أو أ أو على علاقاتِك، عمومًا يعني، آآ، حتّى في مكان العمل بتاعِك مثلًا أو آآ، احتكاكِك بأي حد من الجيران الناس اللي هُم بتشوفيهم، برضو ما تعرفهمش شخصيًا بس بتشوفيهم كل يوم، ده برضو بيبقى مأثّر عليكِ معاهم يعني؟
هو يعني الواحد لما كِبر شوية، ودخل بقى في دايرة إن هو يشتغل وكده، آآ علاقتي كلها اللي هو مديري أمّا ييجي مثلًا يقول لي صباح الخير، عارفة أنتِ، اللي هو على استحياء كده، اللي هو صباح الخير إيه، آآ آآ بمثلًا، اللي هو إيه، طيب إحنا عندنا النهاردة يا جماعة شغل مش عارف إيه، محتاج منِك إن أنتِ تسلميني 1 2 3، تمام، أخلّص ال1 2 3، اتفضل، ولو فيه أي حاجة، آآ معلشي أنا الحتّة دي مثلًا كده، عارفة أنتِ، اللي هو ب خوف وقلق كده، اللي هو إيه، معلش بعد إذنك، بس أنا أنا عايزة كذا، فبتلاقي العلاقة محدودة، و واكتر حاجة بتزعلني كمان إن أنا مثلًا في في مشاعري، بالذات أما باجي مثلًا أبصّ إن أنا علاقتي بالناس كده، اللي هو معلش، لو سمحت، طب بعد إذنك، هات على استحياء كده، وألاقي ال إن كل اللي حواليّا متجمعين مع بعض، وتلاقيهم قاعدين مثلًا بيفطروا مع بعض، آآ بيخرجوا حتى بعد الشغل مع بعض، آآ حتى لمّا بيكون عندنا مثلًا meeting أو أي حاجة في الشغل، بتلاقيني أنا قاعدة أبصّ في أقصى الجنوب، والناس كلها قاعدة حوالين بعضها، وأنا لوحدي ورا، آآ بقيت أحسّ حتى اللي هو إيه، اللي هو أنا مكسوفة من نَفسي، اللي هو أنا مش عارفة يعني شكلي بقى وِحِش قدام الناس، ومش عارفة أتعامل يعني، حتى الناس مثلًا تيجي تتكلم معايا، تلاقيني مثلًا باصّة ويعني مش باصة لهم في وشهم، تلاقيني باصّة في حتة تانية، آآ حتة الeye contact دي، اللي إحنا ن التواصل البصري ده مع بعض، حتى مش موجودة مع بعض، حتى دي ما ما فيش، اللي هو تحسِّ إن أنا خايفة طول الوقت، خايفة إن حد يبصّ لي، باصّة آآ حد مثلًا يكلمني، يقول لي حاجة، أو إن أنا أرد كلمة أغلط، أو كلمة مش في مكانها، هي دي المشكلة.
امم. آه. آه. امم. امم، امم. أيوه، أيوه. امم. امم. آه أيوه. فاهماكِ. امم. طيب يعني أنتِ دلوقتي بتقول لي إنِك أنتِ حتى في ال امم يعني في الشغل بتاعِك، بيبقوا كلهم متجمعين، وق قاعدين مع بعض، وأنتِ بتبقي يعني لوحدِك، يعني بتبقي ه عندِك رهبة إن أنتِ ت تقعدي معاهم، آآ طب ليه؟ يعني جربي كده إنِك يعني تقعدِي آآ في أماكن فيها ناس، اك آآ لك مش مطلوب منِك إن أنتِ تتكلمي خالص، يعني لمّا تبقي موجودة بس، وقاعدة حتى في وسطهم، ده هيخليكِ ت يعني إحساسِك بالتوتر ده هيقِل خالص، خالص. اختاري مثلًا حد، شخص واحد بس، يكون مثلًا تكوني عارفاه معرفة حتى سطحية، يكون مريح ليكِ، و و واقعدي جنبه مثلًا، أو جنبها اتكلموا، يعني ما ت ما تسيبيش كده عقلِك كده يخ يخليكِ تتخيلي حاجات كده سلبية، و وأوهام، وهي على فكرة هي أوهام مش مش حقايق، أنتِ لو دخَّلتِ نفسِك في الموضوع، هتلاقي نفسِك إن الموضوع سهل جدًا، يعني الموضوع مش صعب، يعني كون إن أنتِ عايزة بقى إن أنتِ تبقي ف يعني قمّة ال ال ال يعني زي ما بي بيقولوا كده في قمّة الكمال، ده مش مش هيحصل في يوم وليلة طبعًا، ل ل يعني مش مش لازم تبقي مثالية أوي، أوي، لأ، أنتِ جرّبي تحطي نفسِك في ال في المكان شوية، شوية، في مع الناس شوية، شوية، اتقربي من الناس، آآ لو لو أنتِ داخلة على مجموعة، مجرد بس إنِك ترمي صباح مثلًا عليهم، صباح الخير، كلمة واحدة بس، هُم هيردوا عليكِ بنفس الصباح، ه هيحصل أُلفة بينِك وبين الناس، ما تتوتريش خالص يعني، خليكِ بقى يعني لطيفة أوي مع الناس كده يعني، و وبهدوء، امم.
ما هي امم. الفكرة إن أنا فما اتعودتش إن أنا أو ما عرفتش إزاي أكون لطيفة مع حد، فاهمة؟ يعني الفكرة أنتِ بتقولي لي مثلًا دلوقتي صباح الخير، أنا ماشي أنا أقول صباح الخير، فألاقي الناس مثلًا تبُصّ لي كده، اللي هو إيه ده، هي قالت صباح الخير؟ فباحسّ كده بالندم أصلًا إن أنا قلتها، فاهماني؟ فاللي هو هُم هُم بيردوا علي عادي بصراحة، بس الفكرة هي قالت صباح الخير؟ هي كويسة؟ باحسّ كده بعينيهم وهي بتقول لي، هو أنتِ كويسة؟ أنتِ فيكِ حاجة؟ فباحسّ بقى، بارجع أندم كده، وأقول إيه يا ريتني ما اتكلمت، ي فأرجع أقفل على نفسي مرة تانية، وعايزة أقول لِك القفلة دي بتكون أسوأ من من قبل كده كمان، بانطوي، باحسّ كده إن أنا مرفوضة من من من ال من الناس اللي حواليّا، اللي هُم خلاص بقى، دي أنتِ مع نفسِك خلاص، أوكي خليكِ مع نفسِك كده، هو ده.
امم، امم. امم. لأ. لأ. بُصي بُصي، عايزة أقول لِك لأ عايزة أقول لِك إن أنتِ لمّا تقولي لي صباح الخير، وتحسّي بعيونهم إن هُم بيقولوا إيه ده، هي بتقول صباح الخير؟! المشكلة مش عندِك أنتِ خالص، المشكلة عندهم هُم، هُم اللي عندهم مشكلة، مش أنتِ، يعني الناس اللي بتبقى كده آآ طيبة وحنينة، بت بت بتبقي بتحسّي إن هُم ردودهم بتبقى قريبة منِك، وأكيد فيه ناس كده كتير، بس أنتِ يعني مش مركزة مع الناس دي أوي، أنتِ مركزة مع الناس اللي هي مش صح دي، اب حاولي تبعدي عن الناس اللي هي مش صح دي، فيعني حاولي إن أنتِ ت ت تبقي قريبة من ناس كده يفهموكِ، ويحبوكِ، ويبقوا قلبهم عليكِ، و وصدقيني واحدة واحدة كده الدنيا هتتغيّر خالص، لمّا هتتعودي على الناس، آآ حاولي إن أنتِ ت تتكلمي في ال في المحلات، وأنتِ بتشتري حاجة، مع الناس، قرّبي منهم، لو لقيتِ أم بتشتري مثلًا لولادها حاجات، آآ آآ اتكلمي معاها، اقفي جنبها، ساعدي حد كده، ال الرهبة هتفُك من عندِك خالص، وهتبقي حاسّة إن أنتِ خلاص اتعودتِ إن أنتِ آآ ت تتكلمي مع ناس غريبة، فدي هتبقى سهلة بالنسبة لِك، والأمور هتمشي كويسة يعني، كل حاجة هتبقى زي الفل.
هو يعني أنتِ شايفة مثلًا إن أنا أبتدي آآ، آخدها خطوة خطوة كده مع الناس في الsupermarket أو كده أتعامل بلطف كده إن الناس مثلًا تبقى عارفاني؟ آآ، في شغلي مثلًا أدوّر على الناس اللي فعلًا آآ، زَي ما أنتِ قُلتِ فعلًا في ناس بتحاول مثلًا إن هي تتكلم معايا بس أنا فعلًا صدّيتهم كتير، وده يعني بسبب زَي ما ب قُلت لِك كده قِلة خبرة مني كده. فأنا فعلًا ممكن أعمل زَي ما أنتِ قُلتِ لي آآ، إن أنا فعلًا أجرّب إن أنا أقرّب منهم، يعني لمّا هُم بي بييجوا لي خطوة أنا آجي لهم خطوة آآ، وأبتدي معاهم كده، ويمْكِن فعلًا أقدَر إن أنا أكوّن صداقات، لإن أنا على الرغم من سِني ده أنا لسه لحد دلوقتي ما كوّنتش صداقات، فممكن فعلًا أتبّع نصيحتِك، و وتجيب نتيجة معايا آآ وإن شاء الله خير. طبعًا أنا باشكرِك جدًا، جدًا إن أنتِ سِمعتيني وتفهمتيني و ونصحتيني فعلًا النصايح الجميلة دي، فشكرًا جدًا ليكِ.
بالضبط. بالضبط. آه. آه. معلش، جرّبي. آه. بالضبط. إن شاء الله. خير. العفو، على إيه، أنا معاكِ وفي أي وقت حابة تكلميني أنا موجودة.